بالضبط، وخاصةً البيوت اللي بيبقى فيها عيال وكده، هي بيبقى عندها عندها القدرة والكفاءة إنها تتعامل مع الولاد، ومتطلباتهم وإيه اللي ينفع، وإيه اللي ما ينفعش، إيه اللي يتلبس ما يتلبسش، إيه اللي ممكن نشتريه ونوّفر فيه، وما ن وإيه اللي ما نشتريهوش، وممكن يكُون في تبذير، نقدر نوَّفر من المصروف، الحاجات دي هي السِت فيها يعني عالية جدًا، ودماغها حلوة أوي، وشغالة فيه خالص هي، آآ، خلاص المَرأة المَرأة دلوقتي ما بقيتش زَي زمان، ده ناهيك بقى إن دلوقتي في برامج نَفْسها بتبقى خاصة بالمَرأة في التلفزيون، مخصصين برامج يعني مثلًا في رضوى الشربيني ديَّة بتطلَع ب ب بتتكلم عن المَرأة و دُور المَرأة و والمَرأة المهضومة و
جميل. بالضبط. بالضبط. إمم. أيوه، أيوه. إمم. أيوه، وجميل كمان آه، يعني جميل إن بس البرامج اللي هي بتبقى تَبع المَرأة دي مش بيتفرج عليها المَرأة بس، لأ بالعكس ده ده ممكن تلاقي أغلب المشاهدين، أو الأعلى نسبة كمان هُم الرجالة، هُم الناس ال اللي هُم بيبقوا عايزين يشوفوا تفكيرهم إيه، طَب هل بيفكروا ده من ناحية إيه، ولو في حاجة ممكن يصلّحوها هُم بنَفْسهم، كرجالة يعني بيحاولوا فيها.
حقيقي يع عندك حق. بِصَ بصحيح يعني اللي أنت بتقوله ده صحيح جدًا، أصبَح لها حضور طاغي في الإعلام رضوى الشربيني، ياسمين عز هتلاقي أسماء كده في الإعلام لامعة أوي، ويمْكِن ي برنامج ياسمين عز ده بيجيب مشاهدات غير عادية، يمْكِن علشان هي إيه بتخش بطريقة غريبة شوية كده، هي كُونها سِت دايمًا تدافع عن الراجل، فالناس يمْكِن لقوا مفارقة، أنتِ سِت يا بنت الحلال يعني اتكلمي عن السِت أكتر وكده، وخلّيكي في جانب السِتات بس هي دايمًا بتقف جنب الرجالة، يمْكِن عشان غلابة شوية الرجالة وكده <giggles>
دي حقيقة. <laughs> <laughs> إمم. <laughs> كُلّ الناس بتتكلم عنهم بقى، فلازم يكُون حد <chuckles> م معاهم طيب آآ
آه، فيعني شوف ح يعني وصَل الأمر إن سِت نَفْسها بتطلَع في الإعلان بتدافع عن الراجل، أظن كده يعني ما فيش بعد كده عظمة يعني ده تخيل ال السِت اللي ما كانتش واخدة حقها دلوقتي تطلَع هي اللي تدافِع عن الراجل، وعن حق الراجل إنه يكُون ال الفرعون الصغير والمرتاح في بيته، والكلام ده كُلّه، والمعاني الجميلة دي اللي بتتكلم عنها ف فحقيقي
آه. إمم. <laughs> أيوه دي حقيقة، وممكن برضه ده يكُون نوع من ال برضه الذكاء للترويج للبرنامج، إن هو يجيب برضه أعلى مشاهدات وكده، طيب بتشوف برضه إن يعني ال السِت كان دُورها يعني زَي ما تقول كده قليل شوية زمان، بس مع الوقت أثبتت زَي ما تقولوا جَدارتها، وإنها كويسة في إدارة العمل ده نَفْسه، بتشوف إن إحنا ممكن نرجَع تاني لل كان زمان، والسِت دُورها يقل، والّا لأ شايفه إن هو بيزيد، وممكن لأ ده ممكن يزيد أكتر كمان، إن هو يبتدي يأثر على دُور الرجالة نَفْسهم؟
حقيقي.